<laughs> そうですね、トシちゃんもだいぶ歳、もう60、ちもう過ぎだと思うんで、うん。
<clears throat> だとな、うーん、ま、なんかす、かのじ そうですね。彼女なりに、なんか好きな理由があるみたいですよ。
ええ、すごい。年いってからトシちゃん好きになるってすごい。多分、だから30歳過ぎたぐらいのトシちゃんを、好きになったってことですよね。ええ、すごい。
はい。 さももうファン歴長いですから、いつからかはもう分かんないぐらい、ほんとに。待ち受け画面も俊彦さんで、いつも写真送ってくるんですけど、僕はいらないんで、やめてって言ってるんですけど。
あ、分かんない うーん。 ええ、うん。 あ、<laughs> それを送ってくるのもどうですかね、ちょっと。ええ、あ、じゃ結構デビュー当時とかからってこと、あり得るんですかね？あ、そっかそっか、じゃあ、結構もう、ええ、さんじゅうねんじゃなくて、なんだったら多分もう4、ん、いや、ちがう、50年ぐらいかもしれない。ああ、50、うん、よんじゅうねんぐらいかもしれない、だったらね。
う、そう。ははい。 はい。みたいですね。はい。 はい。まあ、長いみたいです。はい。 うん。 き結構、はい。もうデビュー当時から好きだったみたいです。
ああ、そっかそっか。ああ、それはね、推すですね。もう、ここでやめられないみたいなとこもあるし、きっと <sniffs> これだけ長くやってると、多分トシちゃんにも顔見知りに、あの、なってるので。ね、いいなあ。ああ、わ、自分の
え、だからがだからみたいですよ。はい。 みたいですね。うん。 そうなんだみたいです、はい。なんかこんなんで来なかったの、みたいになるみたいです。 で、なんかそのファンのグループがあるみたいで、そのファンど一緒で、みんなで行くらしいんです。
うん。ああ、なるほどね。私も、自分の推しと顔見知りになれるんだったら30年、追いますね、ほんとに。いいな、いや、ほんとにほんとに。うん、でもきっと、すごいお金かかってますよね、その方も何十年もされて。
はい。 <laughs> ほんとですか？ほんとですか？へえ、好きなんですね。 いや、 結構かかってると思いますよ。
いや、ね、ま、何だったら、も、飛行機でね。ま、幸せなことだと思います、ほんとに。
幸せですよね。<chuckles> そうそうそう。 いや、田原俊彦さんがと幸せですよ。だって。<laughs> ね、さんじゅうねんもついてきてくれるファンがいるなんて。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
うん。 そうなんです。うん。 <coughs> <laughs> ほんとですよね。<sniffs> <laughs> ね、も、願わくばです。はい。<laughs> ありがとうございました。楽しかったで